Hum, entendi. É, na verdade a gente só utilizou, eh, aquela de borracha, sabe. Que é mais durinho e e a a verdade que a pele ela é mais macia, né, ela principalmente nessa região dos olhos. Mas, realmente, assim, eu até ouvi falar sobre essa pele mas eu nunca experimentei, né. Não levei muito a sério isso, sabe.
Aham. Eu acho que você podia treinar pelo é, mas eu acho, assim, já que o que o que tá te causando esse medo, tudo, é a sua falta de experiência, buscar maneiras de tentar praticar um pouquinho, sabe. Eh, pra tentar ir aperfeiçoando isso. Porque, assim, primeiro eu acho que você já tá essa questão de você já julgar o seu trabalho que vai ficar mal feito, você tem que tirar isso da sua cabeça. Se você fez um bom curso é, se você fez um bom curso e uma coisa que você gosta de fazer, então, assim, eh, não não não começa com essa mentalidade, sabe. Não começa, porque, eh, você você, eh, te tem um pouquinho mais de carinho com você, sabe. Olha com você pra você com mais amor, com mais cuidado.
Uhum. É, isso aí é terrível. Uhum. É. A generosidade, né, também.
Isso. Essa é muito importante, fazer esse trabalho de olhar pra gente com mais carinho, sabe, de de pensar das das coisas que a gente é capaz. Então
É. Das coisas que eu já fiz, né, quando eu tentei alguma coisa nova, que eu superei, né, realmente eu não
Isso. Isso. Teve alguma teve algum outro po algum outro momento da sua vida que você começou um projeto novo, assim, ou é a 1ª vez que isso tá passando? O que que tá acontecendo?
Não, não. Por exemplo, eu hoje faço palestras, dou treinamentos e e na verdade, assim, e eu não fazia, né, e aí eu tinha muito medo também. Tinha medo de falar em público, tinha medo da exposição, tinha medo de ser rejeitada, de ser julgada, criticada, enfim. Ou seja, a os mesmos pensamentos, sabe, assim, que que me vêm à cabeça né. E leva um tempinho eu eu fico ainda, assim, um bom tempo com esses pensamento be mesmo depois de iniciar, sabe, porque eu acho tudo novo e o novo me assusta um pouco. E mas eu já fiz, assim, as palestras. Hoje eu faço palestras mais tranquilas, né, e pronto. Tem alguns desafios ainda, obviamente, né, mas eu consigo superando ali aos poucos, né, me desenvolvendo, mas, pronto. Já tive essa essa realidade, sim. É um exemplo que eu trouxe pra você, né.
Uhum. Uhum. Claro. Entendi, ente